E in quel modo mi sento un po' meglio.
Bene, perché comunque non è da tutti. C'è chi preferisce io, ad esempio dimmi. No, no, no, da va, va, vai.
No, poi sì, scusa. Vai, vai. No, che comunque mi pia cioè, sto comunque da solo, però non per troppo tempo, cioè, non mi serve così tanto tempo per di riflessione.
Mh-mh. Ah, okay, quindi è un breve momento.
Esatto, esatto. Cioè n ovviamente non tu tempo in compagnia, però che ne so, non è che mi serve un ritiro di 1 g di 1 weekend in solitaria.
Mh-mh. Ottimo. Mh. Mhmm, dipende anche da da cosa stiamo, mhmm, gestendo, no, perché magari ci sono delle situazioni che richiedono veramente dei momenti di, ehm, solitudine, di di ecco, di distacco, non proprio di solitudine, proprio per mettere un attimino a fuoco i pensieri. Ci sono invece dei momenti in cui apprezzo la compagnia degli altri proprio perché mi fanno distrarre un po' di più, però dipende anche da da chi sono questi altri e e da da mhmm, dalla, mhmm, qualità anche dei pensieri che in quel momento mi ostacolano. Mh-mh.
Eh no, infatti è quello che ti dicevo prima, sì. Distacco. Sì, sì, sì. Sì, sì, di Eh. Infatti, infatti. Sì, sì, ovvio. Sì, sì, sì, sì. Sì, dipende tutto, appunto, da che tipo di stress e
Sì, sì, sicuramente. Poi ovviamente ci sono tante abitudini che aiutano a gestire meglio lo stress. Magari vedi, io, mhmm, fino a qualche tempo fa mi ostinavo a, ehm, voler fare tutto nell'arco di una giornata, talvolta anche dopo cena mi trasportavo cose da fare anche nel dopo cena o nel fine settimana; mentre ora ho capito che
Mh-mh. Più cose possibili. Mh-mh. Quindi più con calma.
anche il riposo, quelle 8 ore di di sonno ci vogliono, sono molto importanti. Anche alzandomi presto la mattina, però insomma, evito di far troppo tardi la sera a sbrigare cose, ecco. Eh, mh-mh. Eh, perché comunque voi o non vuoi talvolta le cose le devi gestire anche la sera. Uhm, io ad esempio per adesso sto preparando anche la tesi universitaria e e faccio le ore piccole la notte, praticamente. La mattina comunque, mi devo svegliare presto. Io non vedo l'ora di di finire anche questa questa cosa perché sono parecchio stanchina. <sucks teeth> E talvolta dimmi.
Sono importanti, sì. Mh-mh. E beh quella è già una bella abitudine. Mh, vero, vero. Eh, sì. Ah, urca. <chuckles> <chuckles> Eh beh, immagino. E Sì. E direi che è la te e stu scus na e cu du curiosità su cosa stai facendo la tesi?
Mh.

Ah
E ehm, io una volta feci una seduta una volta per Natale mio fratello ci ha regalato dei, mhmm, coupon in cui potevamo praticamente con cui potevamo andare al, mhmm, fare una seduta di bagno di gong.
Mh-mh. Ah ma c cosa sarebbe?
Ed è stata un'esperienza stupenda. È una una specie di meditazione però, mentre tu sei disteso a terra, ehm, possibilmente con le mascherine, però insomma puoi anche tenere gli occhi chiusi, vengono suonati dei gong, ce ne sono almeno 3 ognuno di dimensione diversa; ehm, e questa meditazione consiste nel fatto che le le onde sonore sprigionate da questi gong, che sono tra l'altro potentissimi, ehm, interagiscono con le molecole d'acqua presenti nel nostro corpo e fondamentalmente ti vanno a scuotere, ti vanno a destabilizzare per un attimo in cui tu
Mh-mh. Sì. Eh, okay. Okay. Mh-mh.
o vai nel panico, perché alcune persone sono andate veramente nel panico, alcune invece riescono ad avere un'esperienza un po' trascendentale, un po' di estasi, no? Ehm, dipende perché non è da sottovalutare il fatto che veramente questi gong hanno dei suoni veramente assordanti, quindi io ho provato a rilassarmi, però non ti nego che talvolta mi sono anche un po', ehm, destabilizza mhmm, invece altre persone sono andate pure nel panic
T poi rilassan Ah. Mh-mh. Ah quindi Non ci sei riuscita. <chuckles> Vabbè immagino. Immagino. Eh non lo s come
Ehm, però è una bella esperienza.
Non non sapevo l dell'esistenza, però forte.
Mh-mh, sì, sì, sì, molto molto, molto.
È molto particolare. Sì, sì, sì.
Ehm, e quindi anche queste queste tecniche aiutano aiutano tanto.
Bello. Mh, sì sì sì, è vero, è vero.
Mh, mh. Per il resto, mhmm, ti piace anche parlare con qualcuno? Preferisci stare da solo in quei momenti?
Eh beh. Ehm <inhales> Beh oddio, dipende sì dipende da, mhmm, che tipo di stress è, però principalmente preferisco non stare da solo cioè, <tsk> perché mhmm, s star da solo secondo me aumenta mi fa aumentare questo tipo di
Mh-mh.